Nah, aku mau nanya nih, kamu pernah nggak kayak, eee, b ada momen nih ya kamu tuh bener-bener senggang gitu ya, ada waktu luang gitu dan juga kamu tuh, eee, gimana tuh, eee, apakah terhindar dari ponsel atau meskipun waktu senggang kamu masih menatap ponsel tuh?
Kalau aku yang dulu mungkin bakalan senggang tuh lihat hape gitu, Kak. Tapi kalau aku yang sekarang berusaha untuk, senggang tuh nggak lihat ponsel sih, karena setelah aku lakukan selama beberapa waktu ternyata banyak banget tuh justru hal yang jadi produktif ketika aku, eee, menghindari gitu ya melihat ponsel di waktu-waktu senggang. Mungkin waktu senggang sederhana aja sih kayak misal pas jam makan siang gitu ya atau pas sore-sore pulang kerja itu aku, mmm, ngerasain tuh perbedaannya kecuali memang kalau aku lagi di transportasi umum gitu ya yang gak ada hiburan lain, gak ada hal lain gitu ya yang bisa dilakukan baru tuh aku, eee, ngelihat ponsel gitu.
Mmm. Iya. Oke oke, tapi selama waktu senggang kamu nih kayak sore habis pulang kerja atau tadi ya makan siangnya di tengah hari gitu, siang-siang hari, nah di situ kamu full untuk, eee, makan siang aja gitu ya atau kadang ngobrol sama temen gitu?
Iya. Iya, kalau aku gitu sih. Jadi sebenarnya ngelihat ponsel sambil makan itu kebiasaan lama aku, Kak, dan ternyata berefek buruk ke cara makan juga. Nah, makan tuh jadi nggak fokus gitu loh, Kak, lebih fokus ke nontonnya gitu. Misal ngunyahnya jadi kurang lama gitu terus kayak tiba-tiba udah atau makannya jadi kecepatan gitu, karena sangking gak ngeliatin gitu gak fokus sama makanannya. Jadi kalau sekarang aku lebih prefer ngeliatin cara makan aku sih, memperbaiki cara makan aku misal kayak menelannya jangan terlalu cepat, ngunyahnya 33 kali gitu ya. Jadi kalaupun hiburan sambil makan tuh ya paling ngobrol aja gitu sama teman. Apalagi kadang kalau makannya di luar kan memang perginya sama temen, ya baiknya emang gak main hape masing-masing sih jadi kayak ya cerita-cerita aja apa, pasti kan kalau sama temen tuh ada aja ya, Kak, yang diceritain. Apalagi kalau sambil makan, biasanya seru tuh. Nah, makanya biasanya kalau makan siang sama temen ya diusahain ngobrol aja sih atau kalau enggak ya sambil bengong aja ngeliatin tempat makan gitu juga asik-asik aja kok, Kak. <chuckles>
Mmm. Iya sih. Mmm, oke. Betul betul. Mhm. Mhm, realis tep bengong aja tetap asik ya, Kak, ternyata? Oke, tapi kalau waktu kamu kerja gitu ya atau, eee, mungkin natap laptop atau bagaimana gitu mungkin kan, eee, biasanya ada notifikasi gitu. Nah, kamu pernah gak sih kayak waktu kamu lagi kerja itu keganggu sama ponsel atau, eee, sosial media di laptop kayak gitu-gitu?
Bener bener. Wah, kalau aku sih itu gangguan terbesar sih menurut aku, Kak. Karena kan kalau untuk aplikasi kirim pesan gitu ya, aku kan ada juga tuh yang terhubung ke laptop jadi kalau misalnya ada notifikasi bisa masuk juga tuh ke laptop, tapi, eee, kalau yang lainnya kan enggak, nah biasanya hapenya aku ini sih, Kak, aku mode nggak bisa diganggu gitu. Nah tujuannya itu apa, biar notifikasinya itu gak masuk. Nah sebenarnya selain sosial media dan aplikasi pesan, ini sih, Kak, yang paling mengganggu itu sejujurnya aplikasi ini loh, Kak, aplikasi belanja online. Nah, dia kan notifikasinya banyak banget tuh ya dalam sehari itu bisa berkali-kali gitu ngirim notifikasi. Tentang promolah, atau lagi ada penawaran apa itu kan, eee, suka ngagetin juga gitu ya notifikasinya kirain sesuatu yang penting. Nah, kirain sesuatu yang penting, terus kita buka hapenya, eh, nggak tahunya cuman iklan gitu kan. Mana pas dibuka juga nggak ada tuh promonya jadi cuman sekedar kalau aku bilangnya apa ya, clickbait aja gitu loh, Kak. Nah terus kalau misalnya kita udah buka notifikasi belanja online itu, terus nggak ada promonya tapi kan kita ngelihat barang-barang yang ada di beranda kita. Nah itu tuh biasanya aku malah nggak bisa berhenti tuh, keasikan scrolling ngelihat-lihat barang. Padahal ya nggak ada juga yang butuh dilakukan itu tuh cuman, eee, tarikan-tarikan dari yang punya platform aja gitu loh, Kak, biar kita buka platform-nya dan kita menghabiskan waktu di sana gitu kan. Nah, kalau gitu kalau misalnya mode udah nggak diganggu biasanya aku aman sih, Kak, karena nggak ada yang mengusik tuh ya, nggak ada yang menggoda untuk buka hape gitu.
Mhm. Betul. Oke, mode jangan ganggu ya? Oh, oke oke, heeh. Betul. Mhm. Mhm, oke. Mmm, oke oke. Betul. Hmm. Mhm, betul. Oke, nah Iya. Oke, tapi, eee, selama kamu nyalain mode jangan ganggu itu ya, apa kamu kadang kayak kan kalau notifikasi kadang gak ada suaranya gitu kan, ka atau kadang kalau mode jangan ganggu itu kalau ada telepon yang penting itu kan kadang nggak ada deringnya gitu, nggak ada suaranya gitu. Nah itu kamu pernah gak sih kayak ketinggalan, eee, kabar penting gara-gara kamu nyalain jangan ganggu gitu?
Pernah dong, itu pastinya pernah. Nah kalau misalnya lagi di kantor aku juga DND-nya tuh ngeliat waktu sih, Kak, maksudnya jangan seharian banget tuh misalnya kita kerja 8 jam terus gak diaktifin 8 jam itu ya enggak. Misal sejam sekali atau 2 jam sekali tuh aku nyalain, aku cek dulu gitu kan ada yang masuk apa enggak karena kan kalau kita pakai fitur jangan ganggu, eee, kalau telepon itu kan udah otomatis ketolak ya, Kak, nah itu suka bahaya karena biasanya orang itu kan nelfon dengan tujuan urgensi gitu. Nah tapi karena kalau aplikasi kirim pesan masih bisa masuk di laptop, itu enggak ke ini, Kak, nggak i enggak ke ikutan jangan ganggu gitu loh jadi kalau aplikasi pesan kan biasanya yang urgensi gitu ya, itu tetap masuk sih, Kak, notifikasinya. Tapi aku pernah tuh waktu itu ternyata yang di laptop tuh keluar gitu loh aplikasinya jadi nggak masuk. Nah ternyata ada kabar penting yang disampaikan sama, eee, temen aku juga kalau misalnya tiba-tiba kita mau ada rapat dadakan gitu. Nah itu lumayan tuh Kak, eee, karena aku nggak bales-bales gitu ya, akhirnya temen aku nyamperin ke meja aku terus bilang kayak, "Eh, kok lo gak baca, eee, WhatsApp sih?" Gitu. Terus aku bilang, "Oh, iya, lagi dimatiin," gitu, terus akhirnya dia kasih tahu. Nah, itu lumayan sih Kak gedebak-gedebuk juga gitu kan. Harusnya aku udah tau dari 1 jam atau 1/2 jam yang lalu, jadi baru tahu, jadi baru nyiapin gitu kan, nah itu lumayan hektik sih tapi, nah setelah itu, aku sadar tuh kalau misalnya aplikasi pesan dicek dulu jangan jangan dikeluarin gitu ya dari laptop biar tetap ada yang standby selain hape tadi.
Mhm. Betul. Mmm. Oh. Iya, betul. Mhm, oke oke berarti memang, eee, kamu memang pakai tekniknya yang seperti itu tapi pernah nggak sih kamu selain nyalain mode jangan ganggu gitu, eee, HP kamu itu kadang kamu taruh ke mana tuh Kak? Ke kadang kayak ke laci kah, ke tas, atau mungkin di meja meja kantor gitu meja sebelah laptop gitu?
Kalau aku sih biasanya aku masukin aja ke tas. Karena menurut aku tas tuh kayak, eee, enggak terlalu kedengeran gitu loh, Kak, kalaupun enggak ada apa-apa gitu. Jadi paling getar gitu kan, kalau bergetar gitu baru kerasa kalau misalnya suara biasanya keredam tuh sama barang-barang lain di dalam tas. Terus selain itu menjaga keamanan juga sih, kalau misal ditaruh meja atau kalau lagi kerja di kafe, ditaruh di meja sembarangan kan agak ini juga ya, Kak, agak was-was, agak takut juga nih ya entar jatuh apa gimana gitu. Nah makanya aku, eee, prefer untuk taruh di tas. Di tas aku sendiri biasanya kan ada apa sih kayak kantong buat naruh hape, nah biasanya aku masukin situ tuh. Cuman ya balik lagi, eee, aku kan kerjanya juga kebetulan di dunia kreatif ya, Kak, yang mana sosial media itu, eee, jadi makanan sehari-hari aku juga, jadi sejauh-jauhnya sama hape tetap, eee, akan megang hape juga sih, Kak, tapi ya emang dibatasin itu tadi, kalau misalnya emang udah butuh banget pakai hape, ya udah pakai hape, tapi semen selama masih bisa dikerjakan lewat laptop gitu, nah aku tetep prefer pakai laptop, karena ya biar kerasa aja ini beneran kerja, membedakan mana yang kerja mana yang main hape.
Mhm, kenapa tuh? Betul. Mhm. Iya. Mmm, oke oke oke, kayak gitu berarti. Nah tapi kamu pernah nggak kayak lagi, eee, laptop-an atau mungkin lagi ngerjain ya kan kamu kerja di dunia kreatif gitu, nah, tiba-tiba itu ada notif penting gitu mungkin dari temen atau dari keluarga gitu. Nah kamu biasanya langsung bales kah atau, eee, bagaimana?
Kalau aku lihat sih aku bales ya, Kak, walaupun itu misal kebetulan kan kantor aku gak yang terlalu strict banget ya, gak boleh main hape saat kerja, gak boleh balas pesan saat kerja, itu enggak. Tempat aku kerja itu fleksibel banget jadi aku kalau misal mau ngubungin temen aku, ngubungin keluarga aku pas lagi kerja itu gak masalah banget gitu. Nah pernah juga sih aku dapet pesan dari teman atau keluarga di jam kerja gitu ya, ya aku bales aja sih, aku biasanya langsung bales, tapi biasanya kan aku bisa lihat dari notifikasi dulu ya, Kak, gak perlu dibuka pesannya gitu, apa gitu isi pesannya, nah itu biasanya aku baca dulu kalau misalnya urgen atau memang penting ya aku bales saat itu juga. Tapi kalau misalnya masih bisa menunggu, ya mungkin nanti aku bales pas jam makan siang, atau pas kerjaannya mulai senggang, baru tuh aku bales.
Mmm. Betul. Mmm, oke oke. Tapi kalau waktu kamu kerja ka kamu kayak pernah ngerasa FOMO gitu nggak sih? Kayak FOMO-FOMO gitu, sama mungkin kabar di TikTok atau kabar-kabar di IG gitu yang lagi viral-viral mungkin?
<laughs> Iya, FOMOnya tuh kalau misalnya lagi bengong sih, Kak, sebenarnya. Kan kalau misalnya lagi kerja nih kan misal kerja 8 jam gitu, itu kan enggak terus-menerus kerja tuh ya pasti ada tuh waktu-waktu senggangnya, waktu-waktu bengongnya. Nah itu tuh langsung gatel banget pengen buka hape gitu ya, pengen lihat TikTok apalagi kalau udah menuju jam makan siang. Kenapa? Karena pengen cari ini loh, Kak, referensi gitu loh makan siang apa hari ini gitu kan, pengen ngikutin trend-trend ada tempat makan baru apa, ada kopi baru apa, gitu kan nanti siang. Nah itu tuh kalau misalnya udah mau mulai jam makan siang aku tuh mulai tuh tangannya gatal pengen buka-buka TikTok gitu ya cari-cari rekomendasi orang-orang TikTok, apa sih yang lagi hits, apa sih yang lagi trend, karena kan, eee, kita selain mau makan siang kita juga mau ngasih makan Instagram gitu ya, Kak, kita mau nge-upload sekalian makan gitu kan. Jadi biasanya kayak gitu sih, kalau FOMO aku ada cuman lebih ke arah hal-hal yang mau, tempat yang mau dikunjungi, tempat makan sama teman gitu aja sih. Karena untuk kebutuhan, ya kita mau makan siang gitu.
Mhm. Mhm. Betul. Mmm, oke. Berarti kalau boleh tahu nih, Kak, eee, kamu kalau kerja itu ata apakah kayak kerja di kantor gitu yang, eee, orang tuh kala kayak, eee, gini, pas kamu buka HP mereka bisa lihat atau mungkin kamu kerjanya, eee, sering remote tuh yang mana kalau kamu ka buka HP, itu banyak orang atau enggak ada yang lihat gitu?
Aku hybrid sih, Kak, aku kadang ngantor, aku kadang di mana aja, di rumah, di kafe gitu. Kalaupun ngantor juga paling sebulan sekali, misalnya sebulan sekali tapi seminggu masuk terus gitu. Nah kalau misalnya di rum ka seringnya kan di m rumah berarti ya, itu jadi kan gak ada yang liat tuh kalau misalnya aku main hape, nah itu justru lebih godaan tuh, Kak, karena ya karena gak ada yang lihat ya udah gak papa main hape. Kalau di kantor kan masih ada yang ngelihat ya kayak, "Ih, takut deh di kelihatannya main hape terus, kelihatannya nggak kerja," gitu kan, Kak, karena ada orang lain yang lihat. Nah tapi balik lagi karena aku udah kebiasa gitu ya kerja di rumah, juga jadi ada batasnya sih, ada efeknya juga, kalau misalnya aku tahu kalau aku kerja sambil main hape itu jadi kurang produktif, karena aku malah kedistract sama notifikasi belanja online, notifikasi sosial media, atau notifikasi gosip dari temen itu kan kayak, kalau temen udah kayak, "Eh, gue mau cerita!" Nah itu kan udah gak bisa banget tuh, Kak, rasanya pengen cepet-cepet bales dong karena, penasaran nih ada cerita apa sih, gitu kan. Nah tapi karena sekarang sudah, eee, tau gitu ya efeknya kalau misalnya berlama-lama main hape justru mengurangi produktivitas, kerjaan jadi nggak kelar-kelar, nah itu sih yang bikin aku kayak, oh, ya udah deh taruh dulu. Kalau misalnya pun mendesak pasti orang bakal telepon kok atau orang bakalan, eee, chat yang masuk ke laptop kok atau kan kalau kerjaan biasanya via email atau di-tag juga kan kalau di grup gitu kan bisa dimention gitu. Jadi, eee, aku pikir nggak papa juga sih kalau misalnya hapenya disingkirin dulu kalau mau kerja biar kerjaan cepet kelar kan kita jadinya bisa cepet, eee, bersenang-senang juga ya kan, Kak?
Mhm. Betul. Mhm. Betul. Mhm. Betul. Mhm, iya, mhm, oke oke, berarti memang kamu nerapinnya, eee, maksudnya karena kadang kamu kerja remote gitu jadi emang kamu harus ngatur sendiri juga kan kebanyakan te karena tadi kamu hibrid gitu ya cara kerjanya? Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, tantangannya tuh apa sih kayak kan kalau kamu kerja kan kebanyakan nggak dilihat orang kan, apakah kamu kayak pernah, eee, apa ya, kebablasan atau kebanyakan lihat HP, nah itu apa pernah ada efeknya gitu nggak?
Pernah dong pasti se-strict-strict-nya orang, sedisiplin-disiplinnya gitu ya, pasti pernah juga tuh yang namanya kebablasan. Nah aku tuh kebablasan waktu itu scroll sosial media sih, Kak. Jadi scroll sosial media ini kan nggak kayak film yang ada waktunya 2 jam ya, Kak. Jadi ya nggak akan habis sampai ujungnya tuh nggak ada ujungnya gitu ya, apalagi kalau kayak, eee, short form video kayak TikTok gitu ya, aku belum pernah tuh ketemu ujungnya TikTok habis di mana gitu episode terakhirnya kan, karena pasti banyak banget konten yang belum pernah aku lihat seb sebelumnya gitu. Jadi, eee, aku kebablasannya ya itu sih scroll TikTok itu sampai kayak "Ih, seru ih, seru ih, seru," gitu kan. Nah itu kebablasan tuh, Kak, sampai kayak kurang lebih 2 jam, cuman nontonin TikTok aja tuh, nggak ada hal-hal lainnya yang produktif pada hari itu atau pada saat itu gitu. Nah akhirnya aku paham kalau misalnya, wah, ternyata ini bisa bikin kecanduan juga ya, nggak cuma nonton film malah ini lebih parah dibanding nonton film gitu kan. Nah pas aku sadar, itu aku karena aku mulai kayak sakit kepala gitu loh, Kak, kelamaan ngelihat layar dan dia kan, eee, butuh apa ya kefokusan yang tinggi ya, Kak, karena ya videonya biasanya tuh ya dar-der-dor nggak cuman video-video slow gitu kan, banyaknya kayak aktivitas orang apa entah vlog, entah bahas makanan gitu kan, jadi kayak rame banget videonya. Nah setelah aku sadar kalau si hape ini bisa bikin kecanduan juga, nah aku mulai mengurangi itu dari situ, bukan mengurangi sih lebih lebih ke membatasi aja penggunaannya.
Mmm. Betul. Iya tuh. Betul. Mhm. Mhm. Mmm, oke, berarti meskipun seterbiasa itu kamu atau sekonsisten kamu, kamu tetap, eee, pernah ini ya kebablasan juga ya kayak sosial media tadi. Karena memang TikTok enggak ada ujungnya kayak yang kamu bilang tadi heeh, iya, betul. Heeh, dan kamu juga tetap bisa tuh mengalihkan perhatian kamu supaya kamu nggak, eee, kelamaan ya scroll-scroll TikTok atau scroll sosial media atau liat HP gitu dengan cara kamu kayak naruh di tas atau nyalain mode jangan ganggu gitu, nah itu, eee, cara yang baik sih dan juga tips yang semoga bisa diterapkan dengan orang-orang yang mungkin belum konsisten juga ya, Kak, ya? Oke, terima kasih ya, Kak, ya.
Iya dong, wah, gila banget tuh. Bener bener. <chuckles> Iya. Dengan senang hati.